Grabe naman 'yun nararamdaman na pala niya sa sa awra mo na ayaw ko ayaw mo siyang kausapin o ayaw mong magpaistorbo, talagang kukulitin ka?
Mm. May mga gano'n lalo na 'pag ano, kasi siguro sig iniisip nila na masyado na akong stressful, na kailangan ko rin mag-unwind, na minsan may mga time na gets ko 'yun pero pag sobra sobra sobra na kasi talaga, ang sakit na sa ulo, hindi na kinakaya talaga ng brain cells ko, alam mo naman like, mm.
Mm, sabagay, oo. Sabagay oo, n na ge-gets naman kita. Kasi minsan ako 'yung maingay talaga. <chuckles> Pero ano naman, siyempre hindi naman lagi. Nasa ano naman 'yan, nasa lugar, kapag kailangan na talagang tumahimik at gumawa na ng trabaho, siyempre gagawa ka ng trabaho 'di ba? Kumbaga pasundot-sundot na lang 'yung pag-iingay mo, kapag alam mong sobrang seryoso na tapos parang 'yung atmosphere medyo awkward na, so siyempre dun ka na papasok na puwed para maging light naman 'yung mood ng lahat 'di ba?
Mm. Oo, totoo. Ano 'yun? Mm. Oo, tama. Oo. Mm. Oo, totoo naman. And ayun, um, na sabi sabihan mo na dun pumapasok dun may mga tao or may mga nag-iingay na pumapasok para mag -lighten 'yung mood ng tao. So sa tingin mo ba, for someone na, 'yun isa din sa mga nag-iingay and gusto din minsan ng tahimik. Um, ano 'yung sa tingin mo mga good thing mali ba 'yun sinasabi mo naman na na para mag-lighten 'yung mood, aside from that ano 'yung mga good thing or ano 'yung mga pagkakataon na sa tingin mong okey 'yung mag-iingay or okey na may ingay sa paligid gano'n?
Mm. Mm. Mm.

Ayun, kasi minsan siyempre, 'di ba, may mga time din kasi na gusto mo ng kausap, pero ayaw mo ng maingay. Kasi 'di ba, ang ingay-ingay talaga sa labas lalo na ngayon, wal holiday walang pasok and ang ingay-ingay ng mga tao sa paligid, 'yong masarap magkulong sa kwarto lang, ikaw ba?
Oh, mm. Oo, oo. Oh. Ah, ako kasi, bilang ako 'yong may maingay na tao, okey lang din naman sa 'kin na medyo maingay 'yong paligid. Pero sang-ayon naman ako na may mga pagkakataon din talaga na gusto ko ng tahimik lang din, oo. Kahit ako 'yong mismong maingay, may time talaga na gusto ko 'yong, ah, tahimik na lugar, 'di ba? Oo.
Mm, oo. Oh. Mm, tahimik, 'di ba? Uh-huh, ako naman kasi, hindi ako masyadong, ano, kumbaga nag-iingay ako, oo, but kung may kakausap sa 'kin, kung may mag-a-approach sa 'kin, everything. Pero 'yong ako 'yong mismong mag-iingay makipag-usap randomly, hindi naman, like, oo, kung kakausapin mo ako, sige, pero 'pag 'yong wala talaga tahimik lang ako.
Oo. Sabagay, 'no, o

Sakin kaya naman, kaya naman mag-focus ng maingay, kaya magtrabaho ng maingay, kasi sa workplace ko naman yung mga kasama ko sadyang maiingay din, oo, maingay talaga sila as in yung makulit, maharot ganyan. So, sa akin okey lang nakapagtrabaho pa rin naman ako nakapagfocus pa rin naman ako, 'wag lang yung kapag kunyari, ah, gawaan na ng mga reports may mga deadline tapos
Mm. Oh! Mm. Oh, oo.
mag nagbibilang ako tapos bigla akong kukulitin yun medyo may masakit sa ulo yun.
Ay oo. Legit yan, talaga like alam mo yung gusto mong mag-focus na mag seryoso, pero bigla bigla nalang ga ano, mag-iingay yung tao paligid mo, yung gusto mo nalang ng gusto mo lang muna ng peace of mind, gusto mo ng tahimik na lugar kahit hindi maibigay sayo, parang ano yung lahat ng init ng ulo mo lalabas talaga.
Oo. Oo. <laughs> Totoo. Oo. Lalabas, tama, tama totoo yun.
Mm.